Oo, uy galing naman ng boss mo. <chuckles>
Ganun, sabi niya oo. Baka ikaw yung boss ko dati? <laughs> Baka ikaw? <laughs>
Oh? Di ba? <laughs> Sana nga. <laughs>
Ayun. <laughs> Tas ayun. Ayun lang naman ano kaya ano, ah, ano sang-ayon ako dun sayo no na oo ano maganda siyang ano no na isang step mo siya. Mhm, mindset, mindset mo siya na parang dapat ano everyday ano i-make sure mo na mas okay ka. Ah, today kaysa kahapon kasi di ba parang, ah, lahat naman tayo may mga pagkakamali na parang minsan nga nagigising tayo na hindi natin alam kung bat tayo badtrip mga ganun may mga ganong instances ka ba? Di ba na parang parang ang aga-aga. <chuckles>
Um. Mm. Mindset. Oo. Mm. Ayun. Oo. <laughs> Marami. <laughs> Oo ,di ba? Kakagising ko lang.
Ang aga-aga nakakainis parang oo, parang parang huminga lang yung tao nainis ka na. <laughs>
Ayun, oo. <chuckles>
Di ba di ba? So parang ano parang siguro parang ang gagawin mo lang minsan kasi nagi-guilty din tayo na nagagawa natin yun or nagrereact tayo that way, eh. Kasi tayo din naman mismo ayaw din naman natin ng ganon. Ayaw din naman natin ng ganun tayo 'di ba? So parang ano parang kinabukasan ma-make sure mo lang na paggising mo okay yung gising mo 'di ba? Oo, so one percent na yun. <laughs>
Mm. <laughs> Oo naman. Ayun. Tsaka ano kung hindi man oo, kung hindi man okay, parang dapat makontrol mo din yung sarili mo, di ba? Na oo na hindi ka pwedeng mabilis mainis di ba? Kasi ma mahirap pag yung ano yung pag bad trip ka tapos lahat na kakaapekto sayo di ba? Mahirap gumalaw. Mahirap maging produktibo, di mo magagawa yung trabaho mo. So, ako yung reminder ko sa sarili ko, yan talagang
Totoo kakalma mo yung sarili mo oo. Totoo yan. Oo. Totoo, toto. Mm. Totoo, hmm. Totoo.
wag kang magpapaapekto ng masyado sa mga nangyayari sa paligid. Kasi hindi naman maiiwasan, di ba? Lagi naman nandiyan yan, eh.
Mm. Mhm. Totoo <chuckles> totoo.
O ano nalang mangyayari kapag lagi kang nagpapaapekto? <chuckles>
Totoo, totoo. Tama, tama. Pero ayan ano, ah, dahil nasa ano na rin naman tayo nasa usaping ano parang pagsubok. <laughs> Pagsubok everyday matanong ko lang paano mo hinaharap pag ganon? Pag may nangyayari parang may challenges bigla na ibinigay sayo sa harapan mo or ano sabihin na nating failure, failure, ah, kapag may fail pag may pag nag fail ka sa isang bagay. Paano mo siya, hinaharap para maabot mo pa rin yung goals mo, yung dreams mo?
Mhm. <laughs> Hmm. Oo. Mhm. Hmm, gandang tanong. Sa akin lalo na kapag may failure iniisip ko lang yung mga, nakalipas na failure din na napagdaanan ko tapos narerealize ko naman na
<laughs> Hmm.